Betul, ya paling kita ini lebih banyak sendiri sih, daripada sama-sama, gitu kan.
Mmm. Tapi pernah nggak sih kayak ide yang menurut kamu bagus banget, kamu tuh ingat sebenarnya ide itu bagus. Tapi, kamu lupa nyatet, mungkin kamu lagi di jalan jadi nggak sempet buka notes atau mungkin heeh, itu gimana tuh? Oh, iya. Heeh.
Ada ada ada, itu pas lagi motoran tuh, pas lagi motoran banget. Tiba-tiba kan, "Ih keinget sebuah ide yang itu kayaknya brilian banget nih, kalau aku, bisa, eee, wujudin tuh kayaknya wah kayaknya yakin banget nih potensi banget nih," gitu kan.
Mhm mhm.
Nah, ya udah. Cuman terus pas, eee, nyampe rumah, tiba-tiba langsung hilang, langsung buyar gitu kan. Mencoba untuk
Mmm, tapi ingatnya, cuman itu tuh kayak ide yang brilian gitu, yang menarik gitu ya.
Heeh, ya tadi tadi ada tadi kayaknya ada ide deh gitu, maksudnya. Cuman ma nah kalau lagi di motor kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, maksudnya berharap nanti nyampe di rumah itu inget lagi. Kan cuma, kadang biasanya kalau kita yang motoran sampai rumah kan yang yang, apa, tiba-tiba yang menutupi kan banyak ya, entah itu keluarga, entah itu mungkin apa
Oh, iya. Jadi ketemu di jalan atau mungkin sampai rumah gitu ya, jadinya belum sempet eksekusi buat nyatet, tapi malah udah keburu menguap gitu. Tapi, apa sih yang biasanya kamu lakukan supaya ide-ide spontan yang tadi kamu lagi merenung gitu, bisa berkembang jadi sesuatu yang nyata nih?
Heeh heeh, gitu. <chuckles> Hmm.